Wie geht's dir? <chuckles> Ja, danke, mir geht's gut. Und dir?
Na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. <chuckles> Ja, auch ganz gut. Danke.
<chuckles> Ja. Okay, schön. Hast du heute schon irgendwas Sportliches gemacht? Oder hast du's aufm Plan?
Ne, ich habe ich habe gedacht ich habe überlegt, ob ich es heute morgen mache
Ja.
aber ähm ich mache es dann doch später. <chuckles>
Okay. <chuckles> Ja. Ist es eigentlich 'ne gute Idee, wenn man morgens denkt: „Äh, ich mache es“, das dann auch wirklich durchzuziehen, finde ich. Dann hat man dann hat man's geschafft und fühlt sich, äh, gleich besser. Also, ich fühle mich besser, weil ich weiß, jetzt habe ich schon was getan. <chuckles>
Ja, das ist besser. Ja, und man hat auch mehr Energie morgens. Also, mir ist es schon passiert, dass ich das dann verschoben habe auf Nachmittag und dann nachmittags
Ja.
da habe ich dann nicht mehr die Energie gehabt, äh, so ein gutes Workout zu machen, wie ich morgens hätte machen können.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Dann ist man zu müde. Ja. Oder es kommt doch noch irgendwas dazwischen, dann muss man auf einmal was ganz anderes machen.
Und das ist natürlich schade.
Ja. Mhm.
Stimmt. Ja, und wenn es deine Priorität ist, dann machst du's am besten morgens.
Ja, und dann hast du's gleich weg, ja. <chuckles> Hast du irgendeine Sporta e
Ja, ich weiß auch nicht, ob's realistisch ist, ob es ob ich das heute noch schaffe.
<laughs> Ja. Bleib am Ball. Mach es noch. <chuckles> Ja, ja. Gibt's 'ne Sportart, die du am liebsten machst?
Ja. Ja. Ähm äh, ich ich denke vielleicht, äh Skifahren mache ich gerne.
Oh ja. Ja. Skifahren ist toll. Hast du damit schon als Kind angefangen?
Mhm. Ne, tatsächlich als Erwachsene erst.
Ah ja, okay.
Ich habe es erst, äh, ja als Erwachsene gelernt.
Mhm.
Ähm, aber es hat mir gelegen und daher ging das. Weil ansonsten denke ich, kann es 'n bisschen
Ja. Ja.
Es ist 'n- 'n bisschen schwierig, manchmal was Neues als Erwachsener zu lernen.
Ja. Da da, wo du aufgewachsen bist, war da gleich die Möglichkeit, in der Nähe irgendwo Ski zu fahren, oder?
Ne. Also eigentlich schon <laughs> Aber aber, äh, ich denke 2 Autofahrt wahrscheinlich oder so. Also nicht so in der Nähe, aber man hätte es trotzdem eigentlich machen können. Aber ja, es ist halt nicht äh, meine Eltern, die die sind auch noch nie, ähm, Ski gefahren oder Snowboard.
Mä ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Na ja, das ist natürlich 'n guter Punkt. Als Kind kann man nur das lernen, an an was die Eltern einen auch ranführen, ne? Und wenn die Eltern nicht mit einem losfahren zum Skifahren, ja, dann kommt man als Kind auch schlecht dahin, ja.
Ja. Genau.
Mhm.
Ja, oder man ich habe schon gehört manche Leute, die haben das in der Schule gemacht, so 'n Skiausflug mal.
Ja das stimmt, ne, das war in den Osterferien bei uns auch angeboten, ja.
Aha, das finde ich toll. Das hätte ich wahrscheinlich gemacht als Kind dann, wenn das 'n Angebot gewesen wäre.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall 'ne gute Sache, ne, dann dann ist man in der Gruppe mit mit Leuten, die man kennt und, ähm ja, es macht bestimmt Spaß, wenn man dann noch
Ja, mit anderen Gleichaltrigen und und dann müssen die Eltern nicht dran teilnehmen.
Ja, ja, ist Ja, genau. Genau. Das ist ja, das ist eigentlich 'ne super Sache, wenn man das dann so lernen kann. Und, wie hast du denn das Skifahren gelernt? Warst du alleine im Urlaub oder hast du so 'ne, äh so 'ne Skireise gebucht, oder?
Ähm Ne, ähm, ich ich hätte mir das wahrscheinlich auch alleine jetzt nicht dann als Erwachsener hätte ich dann auch jetzt nicht gedacht: „Okay, jetzt probiere ich mal Skifahren“, weil das war dann auch nicht irgendwie so 'n Traum von mir, das das zu machen. Ähm, aber mein Partner damals, der hat, äh der ist 'n paar Mal im Jahr Snowboarden gegangen und dann, ähm, bin ich mitgekommen, also so zweimal im Jahr wahrscheinlich mit ihm und dann, ähm, habe ich, äh
Mhm, mhm. Ja. Mhm. Ja.
Irgendwie 'ne 'ne Sch 'ne Ski Ski Skiunterricht dann genommen. Ich weiß nicht, warum Skiunterricht und nicht Snowboardunterricht. Äh, <chuckles> wahrscheinlich haben wir gedacht, dass es dass es einfacher sein könnte.
Ja. <laughs> <chuckles> Einfacher, das zu lernen. Ja, kann sein, mhm, mhm.
Ja. Und das ist dann echt hat mich überrascht, dass, äh da habe ich ganz schnell Fortschritt gemacht.
Ja schön. Ja, dann macht's auch spaß, ne? Wenn man sieht, das liegt einem, dann macht man auch gerne weiter.
E ja, dann schon. Ja, weil, wenn, ähm wenn du nicht viel Erfolg in 'nem Sport hast, dann kannst du es auch nicht genießen.
Ja. Ne, dann versteh dann verliert man schnell die Lust und dann ja, dann lässt man's in der Regel auch sein, ne? Es sei denn, es ist so Schulsport, den man immer noch weitermachen muss, <chuckles> einfach weil es halt Pflicht ist in der Schule, aber wenn man sich das selber aussuchen kann, ja, dann sollte man sich schon das aussuchen, was einem auch Spaß macht.
Ja. Ja, hast du schon mal was ausprobiert das ist dir gar nicht gelegen?
Ähm, ja, ähm, jetzt, wo du das mit dem Skifahren sagst, also, ich gehe auch Skifahren, ich habe das auch erst als als Teenager gelernt. Also, und ich f irgendwie finde ich, dann dann lernt man's nicht mehr so ganz so gut wie die, die schon mit 2 Jahren auf den Brettern stehen. Ja, aber ma man k kann's noch ganz gut hinkriegen, also ich bin zufrieden. Aber ich habe mir dann einmal gedacht, das Snowboardfahren, das sieht ja auch irgendwie cool aus, das möchte ich auch mal ausprobieren. Aber das ist so gar nicht mein Ding, also, das habe ich 1/2 Tag probiert und mir dann gedacht, ne. Ja, ja, ich habe dann so 'ne Stunde genommen, aber es ist ich ich brauche das irgendwie, dass ich auf beiden Beinen also, dass ich auf beiden dass ich beide Beine noch bewegen kann. Also, d wenn die zusammengesperrt sind, das macht mich total nervös. Also, irgendwie, um mich auszubalancieren, strecke ich dann gerne ein Bein, aber wenn du da auf dem Snowboard stehst, das geht ja nicht, also, das hat mich irgendwie total verwirrt. Und ich wusste auch gar nicht so ja, es ist einfach nicht meine Sache, ich ich vielleicht wäre es mir einfacher gefallen, wenn ich, ähm na wie heißt das, äh, Longboard oder Skateboard oder so fahren könnte. Aber, ja.
Mhm. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja. Das würde ich auch gerne. Hast du Unterricht genommen? Ah. Ja. Oh. Mhm. Ah, ja, ja. Das habe ich mal probiert. Und das geht. Ich glaube, das war 'n Longboard. Ja, das war kein Skateboard, das war so 'n größeres. Und da das das geht. Also, ich ich habe jetzt auch nichts Verrücktes damit gemacht. Ähm, also so einfach so m damit rumfahren ist ist eigentlich nicht so schwer.
Mhm. Okay. Mhm. Okay. Ja, cool. Okay, cool, ja, siehst dann ist vielleicht Snowboard fahren auch was für dich. Aber für mich war es nix. Das war mir viel zu anstrengend. Ich lag viel zu oft auf dem Boden <chuckles> und musste viel zu oft wieder aufstehen und das kenne ich so vom Skifahren nicht so. Also, da bin ich schon auch hingefallen, aber nicht wirklich alle 10 Sekunden, einfach auch um zu bremsen, also, ne. <laughs> Ja.
Ja. Ja. Ja, ja, also, äh, ich ich habe auch mal Surfen probiert und das hat konnte ich auch nicht. Also, da bin ich auch, äh, kaum aufs Brett gekommen.
Aha. Ja. Also, du meinst, dass da Wellensurfen?
Ähm, und vielleicht 'n paar Sekunden dann wieder runtergefallen.
Also, das Wellensurfen ohne Segel, oder?
Ja, genau.
Ja. Mhm, mhm.
Und das, äh, hat mir dann also, das ist dann vielleicht noch 'n bisschen ähnlicher zum Snowboarden, als das Skaten.
Ja, ja, keine Ahnung. Also, komischerweise also Windsurfen, das kann ich. Äh, deswegen denke ich mir, ich muss ich will auch mal das normale Surfen ausprobieren, also, ohne Segel, ne? So. Aber, hm, keine Ahnung.
Ah, okay. Ist das ist es genau das Gleiche nur, äh, mit Segel? Das Windsurfen?
Ne, keine Ahnung, aber du du musst ja das auf dem Brett balancieren können, ne, auf dem Brett stehen können. Und das lernst du ja durchs durchs Windsurfen. Sonst ist das normale Surfen wahrscheinlich ganz anders, also aber <chuckles> aber halt so, wenn du mal stehst, denke ich, dann hat man's hoffentlich eher raus, wie man es balanciert. Ich weiß es nicht, also, ich würde es gerne mal ausprobieren, irgendwann mal.
Ja, genau. Ja. Ja, ähm ich denke, ähm also mit 'm mit 'm Surfen, da ist es ja auch einfacher, wenn man so 'n Riesen so 'n Longboard benutzt, ja?
Ja, ja, ja, ja. Kommt drauf an, wie wie viel die Wellen sind. Ja.
Aber das ist Ah, okay. Ähm, ja, du kannst du kannst nicht so viele Wellen damit reiten, glaube ich, oder?
Ja, ja, ja, ja, genau. Mhm.
Und das ist so, ach, es ist so unangenehm, so 'n Riesenboard mit sich zu haben, weil das so schwer ist auch. Also so so unkomfortabel, dass, äh, überhaupt
A ah, okay.
ähm, mit mit ins ins Wasser zu nehmen.
Ja. <laughs> Ja, das stimmt. Da habe ich auch keine Lust zu, das alles erst dahin zu hieven und aufzubauen. Ich gehe lieber immer mit, also ich habe auch gar keins, aber wenn Freunde das haben oder so, dann <laughs> wenn es schon aufgebaut ist. <giggles>
<laughs>
Ja.
Ah, okay. Ja, ich habe auch mal, äh, Tauchen probiert, und das, äh, hat war auch nicht so, wie ich's mir vorgestellt habe. Ähm, also das ist auch so ähnlich mit mit den ganzen, ähm, Sach das man da, ähm, mit sich schleppen muss. Das ist auch
Ja, ja, das ist klar. Ne. Die ganze Ausrüstung, ja.
Ja, das ist auch sehr unkomfortabel erstmal. Also, äh, so habe ich‘s mir nicht vorgestellt. Und dann
Mhm, mhm. Ja.
Ja, und dann, äh, hat's bei mir nicht geklappt. <chuckles> Also, ich habe mir dann ich habe mir das so toll vorgestellt am Anfang und dann b konnte ich nicht mal, äh
Du bist nicht Ja.
also tief genug runter, um eigen um eigentlich, äh, was zu sehen.
Oh. Oh, aber haben die dir keine Gewichte gegeben?
Ich habe dann Ne, weil ich den Druck nicht ausgleichen konnte. Deswegen.
Ah, okay, ja, ja, ja, das ist natürlich dann blöd, ähm, wenn das mit dem Druckausgleich nicht klappt. Ja, ich weiß, das können manche besser als andere. Und ja, es ist ja auch gefährlich, ne, we wenn das nicht klappt und man taucht dann trotzdem tiefer, dann platzt das Trommelfell, also ja.
<chuckles> Ja. Ja, genau. Oh, mein Gott. Ja, die die haben dann gemeint: „Ne, kannst du solltest nicht tiefer gehen, wenn du's nicht ausgleichen kannst.“ Also, darfst du eigentlich nicht. Und dann ja und dann bin ich, ich glaube
Ne, ja. Ne, genau.
also nur an der Oberfläche eigentlich gewesen.
Mhm, mhm ja, aber du hast es mal ausprobiert, wenigstens. Ja.
Und ja Ja, ja, aber ähm, seither nicht mehr. Also, vielleicht war das nur an dem Tag so, dass die wegen der Temperatur oder man weiß nicht. Also, es kann auch ich habe gehört, es kann auch an der Umgebung ge liegen sam manchmal, wenn man wenn man's einfach nicht so gut ausgleichen kann, oder vielleicht war da irgendwas mit meinen mit meiner Nase.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja. Mit deinen Nebenhöhlen oder so. Vielleicht warst du ja irgendwie erkältet oder so. Ja, das kann auch sein. Ja, und du kannst ja auch online mal gucken, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wie man auch so die Nase zudrückt oder mit den Ohren klickt oder so, um um den Druckausgleich zu üben, vorm Tauchen, dass man das so drauf hat. Vielleicht klappt's ja dann auch irgendwann. Und sonst kannst du ja schnorcheln. <chuckles>
Genau. Ja. Genau. Ja, also probieren. Ja, Schnorcheln. Ach, mache ich eigentlich sehr sehr gerne, aber das letzte Mal, als ich es probiert habe, war auch 'ne Katastrophe. <chuckles> Ja, weil
Mhm. M ja. Oh je. <laughs> Was kann da schiefgehen? Hm. Du hast
weil ich alleine gegangen bin und dann, ähm, habe ich tatsächlich zu viel Schiss vor Haien gehabt. Äh, ich konnte da nicht weit genug raus, um was Schönes zu sehen. <chuckles>
Au. Ja. Ja. Okay. Ja, ja, ja, man muss auch immer Respekt haben vor dem Meer, ne? Also, ich mir je geht's so beim Schnorcheln, dann gucke ich so nach unten und und bin so in 'ner anderen Welt und dann kriege ich gar nicht mit, wenn ich abtreibe oder so. Und dann muss man manchmal ganz schön arbeiten, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen.
Aber hast du schon mal alleine geschnorchelt oder machst du's normalerweise mit jemandem?
Ne, ich ich habe es auch schon alleine gemacht, ja. Ja, ja. Mhm.
Oh, echt? Weil das hat das hat mir ähm, das hat mich verängstigt, dass ich alleine bin.
Ja, ja, ja, nein, ich meine nur man man darf es auch nicht unterschätzen. Also, es ist auch nicht ungefährlich, wenn man alleine schnorcheln geht, also
Waren dann andere Leute noch drumherum?
Ähm, ja, meine Freundinnen waren so am Strand, aber ich bin halt alleine raus. Und dann wussten wir nur, da soll irgendwo vorgelagert so 'n Korallenriff sein, aber wir wussten auch gar nicht ganz genau, wo. Ich dachte so vom Strand aus: „Ah, okay, hier brechen sich die Wellen anders. Vielleicht ist das da.“ Das war vielleicht so 200 m weg. Und dann bin ich dann da hingeschwommen, habe geguckt und geguckt und habe aber eigentlich gar nichts gesehen. Und als ich mal wieder hoch guckte zum Strand, n ne, und auch kein Korallenriff, also ich bin wohl zur falschen Stelle geschwommen. Und war d ja, und als ich dann hoch guckte, dann war ich total abgetrieben. Also ja, dann musste ich auch 'n bisschen kämpfen, um wieder zurückzukommen, aber
Ah, okay. Mhm. Oh. Auch keine Fische gesehen? Oh. Ja, ist mir auch so gegangen. Oh. Das ist eigentlich die größere Gefahr, äh, nicht die Haie.
Äh. <chuckles> J <giggles> ja, wahrscheinlich, ne? Ja, aber Haie gibt es ja auch, ne? Ja, und da passiert ja auch immer wieder was.
Ja. Und wenn man dann ja, ich habe irgendwie zu viel darüber gehört, äh äh, im letzten Jahr aber insbesondere von Leuten, ähm, weil
Mhm. Ja.
ich ja in Florida, ähm
Mhm.
im Meer war.
Ja, du lebst ja, ja.
Und ja, und da habe ich dann irgendwie obwohl da ja auch trotzdem noch die Chance super gering ist, äh, habe ich mir dann irgendwie so Angst gemacht dadurch.
Ja. Ja. Ja, und ich glaube, dann ist es auch immer besser, wenn mehrere Leute im Wasser sind, ne? Dann ist zumindest die Chance, dass man selbst gebissen wird niedriger. Nein, aber dann kommen sie auch weniger. Ich glaube, wenn mehr Leute da rumplantschen und aufpassen und so.
Ja. Ja, genau. Tatsächlich, ja, wenn du in 'ner Gruppe bist, dann ist es total unwahrscheinlich, als wenn du alleine bist.
Ja. Ja, ja, genau. Genau.
Noch unwahrscheinlicher.
Ja. Okay. Du, ich danke dir für unser Gespräch. Dann mach's gut.
Ja. Ich danke dir. Okay, bis später. Tschü